Mouais, heu, je sais pas, heu, il y en il y en a professionnellement, ils aiment bien Insta, heu, Instagram, parce que i j'ai pas trop compris moi le truc mais hem, c'est pas grave. <chuckles> Ouais, moi aussi. <chuckles> Ouais, ouais, non mais carrément je suis d'accord avec toi. J'ai essayé, hein. Mmh. J'ai essayé de m'y intéresser, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de créer, heu, je sais pas quoi là, leur truc-là, heu, franchement, heu, ça me j'ai pas accroché. Mmh.
Ils disent: «Bon, peut-être que je loupe» c'est sûr. Mouais. Moi non plus, je trouve ça très nul Instagram. Tout mais tout, hein. L'interface tout, tout, tout, tout est nul. Et tout est beaucoup plus compliqué que Facebook. Mouais. Mais le Le le problème, c'est que c'est que c'est un réseau social pour les gens les jeunes de maintenant qui ne veulent pas aller sur Facebook parce que c'est pour c'est pour les parents. Donc, même si c'est plus nul que Facebook, déjà ils sav ils connaissent pas Facebook donc ils savent pas ce que c'est. Ils peuvent pas comparer. Mais eux, ils ont l'impression c'est mieux parce que c'est plus récent.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais, c'est ça. Mmh.
Et en fait, non, c'est c'est c'est très bizarre. On dirait que ça a été fait avant Facebook tellement que c'est nul, je trouve.
Ouais. Non, non mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'interface elle est pas très, heu, enfin l'UX qui a fait ça est pas très doué je trouve.
C'est très z Mais com Ouais, non, ouais, c'est hyper compliqué, hein. Tu peux même pas mettre un lien dans un message, quoi. Tu on peut tu peux même pas faire un post avec un lien. Les les gens, ils peuvent pas cliquer dessus, tu c'est nullissime mais apparemment c'est parce qu'ils veulent que les gens restent sur la plateforme. Ils veulent pas qu'ils s'en aillent.
Mmh mh? Ouais, c'est ça. C'est exa Mmh. Ah, eh ben, justement ça les fait fuir, heu, je pense, non? <laughs>
Ben, moi oui mais pas les jeunes parce qu'ils ne connaissent que ça. Mais j parfois je je dis, heu, aux amis de ze de de de ma fille ou quoi, je leur dis: «Mais eh, vous vous rendez pas compte parce que c'est nul pour des créateurs de contenus comme moi». Je trouve ça hy hyper compliqué quoi. Je mets, heu, je sais pas peut-être c 2 ou 3 minutes à faire ce que je fais en 2 secondes sur Facebook.
Mmh ouais, hein. Oui. Ben, c'est ça, exactement, tout à fait.
Ou il y aurait 2 minutes c'est rien. Si, si, si quand tu dois aller en faire 10 de suite ça fait 20 minutes au lieu de de de 20 secondes, quoi.
Heu bah oui. Bien sûr, heu, c'est quelque chose 2 minutes dans notre vie, heu, bien remplie. <chuckles>
Mouais, franchement, je bref, nous que toi tu
Ouais, moi je fais je fais le tout, hein, vraiment, heu, message, appel, email. Je m'adapte à la personne, hem, qu'est-ce que je peux dire, heu, je fais visio aussi j'aime bien. <coughs>
Ouais. Ouais et tu vas faire bientôt qu'est-ce que tu vas faire bientôt? Sur WhatsApp?
Ah ouais, je vais faire, heu, visio sur WhatsApp. Non pas visio mais heu, message, heu, ouais, message visio. <laughs> Ouais, je vais essayer sur mon groupe de travail. Je suis sûre, ils connaissent pas. <laughs>
Un message? M message visio pas message audio, tu vas essayer tout de suite. Je suis sûr que tu vas tout à l'heure. Ah ouais. C'est ah, ouais, c'est trop Ouais, ouais, ben, en plus, c'est c'est c'est fort possible. Bah merci de m'avoir partagé tout comment tu tu choisis tes messages. C'était sympa.
Heu, ouais. <chuckles> Eh ben eh ben, merci à toi. Écoute en plus tu m'as donné un petit tips donc, c'est c'est cool. <laughs>
Eh ben tu vois. Allez, salut!